Ano nga eh, 'di siyempre kapag gusto magka-chatGPT. Pero nung una kasi sabi ko <inhales> teka gusto ko kasi ako yung mag-ano ng sa'kin, so, hindi ko dun ginagamit yung ChatGPT ginagamit ko pang-konsulta. <snorts>
Oo, hindi yung <inhales> ewan ko.
Mm kasi Hindi, pwede naman din gamitin kung gano'n pero ako kasi parang, <inhales> eh, hindi pa sa ganon kumbaga may sarili kasi akong pananaw, pwedeng ego, o, si tapos ngayon daw meron yung ano parang pang-check ng kung ginenerate ng ChatGPT, sabi ko parang, ano naman 'yun parang mahirap 'yun, tsaka ewan ko kung totoo tapos kung gagamitin ng teacher, tapos biglang hindi mo naman pinlegiarize, oh 'di ba, parang magko-conflict na.
Kasi ang ano Kung kaya naman, 'di ba? Ba't hindi. Parang dito oo.